Sag bloß. Wow.
Und das war das war schon das war schon krass auf jeden Fall. Ähm, und auch einfach grundsätzlich da die Natur, das ist ja gar nicht so wie wie in Deutschland oder in wie in Großstädten grundsätzlich, sondern es ist ja so das ist halt wirklich Wald. Also, du bist da und da ist nur Wald und da sind da ist da sind halt auch wirklich wilde Tiere, also Bären, Wölfe, ähm, Elche, glaube ich, auch und das ist es war für mich so das, was mir am meisten in den Kopf geblieben ist, ja. Und wie was was war bei dir so das einprägsamste Erlebnis?
Ja. Hm. Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Mhm. Ach, weißt du, ich ich bin viel geschäftlich gereist, okay? Und da, ähm, war ich so wirklich ziemlich überall, aber wenn du mich nach dem
Mhm. Mhm.
Ja, also, ähm, hier in der Nähe von uns ist, ähm, die Staatsgrenze zu Arizona
Ja. Ja. Ja.
und wenn man da noch 'n bisschen weiterfährt, dann kommt man dahin, das heißt Superstition Mountains, okay?
Mhm. Mhm, mhm.
Und da waren mal viele so Goldgräber und so
Mhm.
und da gibt es die Legende von dem Dutch Man.
Ja.
Der Dutch Man war aber wirklich 'n Deutscher, der da in 1800 irgendwas s so 'n riesengroßen Goldschatz gefunden haben soll, ne?
Mhm. Mhm. Ja, ja. Also okay, aber Legende? Also, nicht mhm, okay.
Ja, es ist aber also also es wird gesagt, dass es dass es wirklich ist, okay?
Okay, okay.
Ähm, und a als er gestorben ist auf seinem, äh, Sterbebett, da hat er g einem erklärt, wo ungefähr das ist, okay? Und seit, ja, 150 Jahren suchen Leute danach, okay?
<clears throat> Ja. Mhm. Ja. Ja, ja.
Ist 'ne riesengroße ähm, also riesengroßes Gebiet natürlich, äh, da wohnt keiner und im Sommer ist es sehr schwer, dahin oder da durchzulaufen, weil's so heiß ist, okay? Ah, ich bin da mal hingefahren.
Mhm, mhm. Mhm. <clears throat> Mhm, mhm. Also, so wüstemäßig?
Ja, ja, Wüste, genau, genau.
Ah, okay, okay.
Ähm, ja, da bin ich mal hingefahren und für 'n paar Tage durchgelaufen und habe mir auch mal versucht weißt du, denke ich mal, kann ich das Gold finden oder so, aber weißt du, das ist da so riesengroß und jede keine kleine Kluft und jede klei ist unmöglich, weißt du? Aber, ähm, da gibt's auch noch keinen Cellphone-Service und da ist keiner da. Und ja, das hat mich wohl am
Ja. Ja. Ja. <snorts> Mhm, mhm. Mhm, ja, ja. Mhm.
am meisten beeindruckt, weil, wenn man da durchgeht, dann fühlt man sich, als wenn man im Wilden Westen ist, weißt du? Es ist kein Unterschied, ob es jetzt war oder in den 1860ern, verstehst du?
Mhm. Ja. Ja. Ähm, also ist da ist nur damit ich mir das so 'n bisschen vorstellen kann, es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel die Sahara?
Mhm.

Aber hör mal zu, das war die Regierung, die das Militär in den Baracken, okay?
Ja klar, aber ist ja schon ne?
Äh, ja, ja. Ähm, ich glaube, das war das klassischste Erlebnis, weißt du? Ähm.
Mhm.
Ja, so was habe ich noch nicht vorher noch nicht ne?
Verstehe, verstehe. Aber so grundsätzlich, äh, die Arbeitsreisen waren an sich eher ja, wie soll ich wie kann ich mir das vorstellen? Eher 'n bisschen langweilig oder
Ne, weißt du, ich habe oft ich habe oft, ähm, hm, äh, das 'n paar Ferientage drangemacht, okay? Zum Beispiel, wenn ich nach Australien geflogen bin, wo mein Chef war, dann habe ich 3, 4 Tage genommen danach, um, ähm, irgendwo hinzufahren, weil die der Flug war ja schon bezahlt und also, haben die bezahlt. Also, so macht das ja Sinn. Ja, ja genau.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ah, okay, okay. Ja. Ja, ist doch ist doch gut, ne? Ja klar. Und das ging da einfach so, dass man sich ab und zu mal gesagt hat: „Jo, ich nehme mir hier jetzt mal 3 Tage, ähm, frei, so gesagt und mache da 3 Tage Urlaub dann, keine Ahnung, irgendwo im“ Ah, das ja, das hört sich cool an. Ja.
Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Pro ne? Also, man muss immer bereit sein am Telefon, weißt du, wenn da einer 'ne Frage hat oder ist 'n Meeting oder so. Ja, aber hm, ja, das war ganz locker, weißt du, ja, mhm.
Ja, das das ist, glaube ich, klar. Ja. Und du meintest Australien, ne?
Ja.
Und was war da so das Krasseste in Australien? Weil Australien ist schon
Ähm Ja, also Ayers Rock, die, ähm hm, der in dem in Alice Springs der Stein der riesengroße Stein, ja. Ähm, das war schon beeindruckend. Damals durfte man da noch raufgehen, ähm, aber das ist heilig äh, den Aborigines heilig und das haben die jetzt verboten, dass man da draufgeht. Ja.
Ne? Ja, ja, ja, ja. Mhm. Ja. Genau, genau. Aber das heißt, du warst dann da auch drauf?
Da war ich drauf, ja. Und, ähm, ja, das war wohl das eine der größten Dinger. Ja.
Ja, Respekt, aber das hört sich doch krass an. Zwischen Kokain und Kaffee und und auf Steinen draufklettern ist doch was will man mehr, ne?
<laughs> Ja, na ja. Will nicht denken, dass du den falschen Eindruck bekommst. Hey, hör mal zu. Gutes Gespräch, ja. Ähm
Ja. Ja, ich danke dir fürs Gespräch und man hört sich, ne? Tschü
Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.